Bạn ơi, nói thật là dạo gần đây á, mình cũng đang gặp tương đối là trục trặc, nhưng mà lại ở trong cái mối quan hệ bạn bè của mình. Thì nói thật với bạn á, là mình với cả bạn bè mình thì cũng đã có một cái mối quan hệ nó rất là lâu dài với nhau rồi, chơi với nhau từ những cái hồi cấp 3 xong lên đại học, kể cả bây giờ đi làm các thứ thì nó vẫn giữ rất là một mối quan hệ rất là thân thiết ấy. Nhưng mà cái đợt thời gian gần đây này, bạn của mình á, lại mới có người yêu, và đây là cũng lần đầu mà bạn mình có người yêu luôn. Thế nên là từ lúc mà bạn ấy có, kiểu, bạn trai như thế á là mình thấy bạn ấy, kiểu, không có đầu tư thời gian hay tình cảm cũng sau các thứ gì cho mình nữa mà lúc nào cũng chỉ, gọi là, kiểu, người yêu, người yêu thôi. Thì nói chung là mình thì cũng, gọi là, khá là vui cho bạn mình đi, tại bao nhiêu năm như thế thì cũng có người yêu, nhưng mà một phần nào đấy á, mình vẫn cảm thấy rất là, kiểu, chạnh lòng, cảm thấy rất là tủi thân á, tại vì, kiểu, cảm giác như là, kiểu, ơ, bạn của mình có người yêu xong ấy là bỏ mình luôn á. Thế nên là mình cũng không biết phải làm thế nào mà mình cứ cảm thấy rất là buồn mấy hôm nay luôn rồi á bạn.
Ừm. À. Ừm. Yeah. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, đầu tiên thì mình rất lấy làm tiếc về những cái trải nghiệm tiêu cực mà bạn đang trải qua nha. Và trước khi mà mình cho bạn những cái lời khuyên á thì hông biết là bạn có sẵn sàng là chia sẻ câu chuyện của bạn nhiều hơn hông? Để những cái lời khuyên của mình nha, nó đưa tới cho bạn đó một cách cụ thể nhất nha.
Ừm, mình có nhá.
Ừm, vậy bạn có thể là mô tả nhiều hơn về cái mối quan hệ tình cảm, tình bạn thân của bạn nè, với lại cái người bạn đó hông? Hai bạn đã quen cụ thể là từ năm cấp ba nè, và cũng như là có những cái kỷ niệm, những cái hoạt động nào là cả hai cùng nhau trải qua nè và cũng như lớn lên hông?
À, được nha. Nói chung là mình với cả bạn mình thì cũng quen nhau là từ hồi năm cấp ba này, xong rồi lúc đấy thì cũng bắt đầu, gọi là, chung lớp các thứ thôi. Xong rồi dần dần á, bọn mình có những cái hoạt động, kiểu, hội nhóm, câu lạc bộ này, xong bọn mình cũng chơi chung một cái nhóm bạn lớn á, tức là bọn mình cứ càng ngày càng thân với nhau hơn thôi. Mà, nói chung là, kiểu, về sau lên đại học các thứ, thì là cả mình với bạn mình thì lại học cùng chung 1 ngành, nhưng mà nó hơi khác trường. Đó, nhưng mà, nói chung là, tại vì là cùng chung 1 ngành học, thế nên là cũng có rất là nhiều thứ, gọi là, chia sẻ với nhau. Về sau đi làm các thứ bây giờ này, thì cũng, gọi là, làm trong ngành, nó cũng có nhiều vấn đề là phức tạp và không có chia sẻ được với những cái người ngoài ngành. Thế nên là mình với cái người bạn đấy á thì nó cũng rất là thân thiết với nhau luôn. À, nói chung là, từ cái đợt mà bạn ấy có người yêu này, thì nói thật với bạn luôn là cái người yêu của bạn ấy á thì cũng lại là của người quen của mình. Nói chung là cả ba đứa mình á, thì cũng đều là bạn cấp ba với nhau thôi. Đó, xong rồi bây giờ thì, kiểu, mối quan hệ giữa bạn mình với cả cái bạn nam kia á, nó tiến triển lên thành người yêu. Thì, nói chung là, kiểu, toàn là người quen các thứ, xong cũng biết tính nhau, xong cũng chơi với nhau rất là khoảng lâu, thì, nói chung là, mình cũng vui cho bạn mình lắm, nhưng mà đấy, kiểu, bạn biết mà, kiểu, lần đầu có người yêu ấy, xong là, kiểu, não toàn tình yêu đương các thứ thôi, chả có tí gì là bạn bè đâu. Hồi trước mình còn, kiểu, rủ, gọi là, gọi điện, nhắn tin, đi chơi với nhau, còn kiểu, còn được á. Còn bây giờ mỗi lần mình rủ, lúc nào cũng, kiểu, gọi là, kiểu: “Ờ, tao tao đi chơi với người yêu rồi”, xong “tao đang nói chuyện với người yêu các thứ, tí ấy sau nhé.” Xong đấy, lúc nào cũng, kiểu, gọi là, kiểu, cái gì nó cũng chỉ người yêu nó thôi ấy bạn.
Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. À, mình hiểu nè. Ừm, ừm. Ừm, ừm, mình hiểu nè, và mình rất là đồng cảm với lại những cái nỗi buồn của bạn nè. Và đôi khi là bạn cũng sẽ dễ dàng cảm thấy là bạn đang bị cho ra rìa nha, mặc dù là bạn là người quen biết với lại cái người bạn thân này trước cả cái người bạn trai của bạn đó luôn đó. Thì hổng biết nha, cái tình trạng này nè, bạn thấy là nó đã diễn ra được bao lâu rồi bạn?
Chính xác á. À, nói chung là mình cảm thấy là, kiểu, cái thời gian đầu đi, 2 bạn ấy yêu nhau thì mình thấy là nó cũng vẫn bình thường, bọn mình vẫn nhắn tin trò chuyện với nhau các thứ nó rất là thân thiết thôi. Nhưng mà chắc là tầm khoảng đến khoảng 1 tháng nay á, thì mình là bắt đầu thấy, kiểu, các bạn ấy cũng dành cho nhau nhiều thời gian hơn, thì mình cũng rất là hiểu, rất là thông cảm cho điều đấy. Nhưng mà vấn đề là á, kiểu, bây giờ nhiều lúc ấy, kiểu, mình cũng muốn rủ bạn ấy, kiểu, cuối tuần mà thì cả hai đứa cũng không đi làm, cũng rảnh, thế mình cũng muốn rủ đi là, kiểu, đi chơi các thứ, đi lượn lờ quanh hồ xong rồi ngắm cảnh này, nhưng mà đấy, bạn ấy cứ không bạn ấy cứ từ chối hết á. Và lần nào thì bạn ấy cũng trả lời một cái là bạn ấy đi với người yêu thôi. Và, nói chung là, mình thì cũng, kiểu, họ, ừ, ô kê, họ yêu nhau thì họ đi với nhau thì hoàn toàn phù hợp và không có gì cả, nhưng mà mình cảm giác á, là cả 1 tuần này lúc nào cũng đi làm các thứ rồi, mình có mỗi một khoảng thời gian cuối tuần là mình rảnh thì mình rất là cố gắng để dành ra cho bạn ấy á, mà bạn ấy cũng, gọi là, kiểu, bỏ thời gian đấy ra cho người yêu, mà mặc dù là bạn ấy vẫn có rất là nhiều những cái khoảng thời gian các thứ. Kiểu, bạn ấy đi chơi với người yêu á, các bạn ấy chụp ảnh, các bạn đăng ấy lên trên những mạng xã hội, kiểu, đi chơi rất là thường xuyên luôn ấy, và mình cảm giác là bạn ấy không có thể dành ra được hẳn một cái buổi nào đấy cho mình, thì mình cũng cảm thấy rất là buồn luôn á.
Ừm, ừm. À. Ừm, mình hiểu bạn. Ừm, ừm, mình rất lấy làm tiếc nè và rất là đồng cảm với cái nỗi buồn của bạn nha. Thật ra thì cái tâm lý này nè, nếu mà ai trong hoàn cảnh này nè thì cũng sẽ trải qua những cái điều giống như bạn hết đó nha. Và hổng biết nha, bạn có để ý nha, cái tình trạng này nè bạn, nó ảnh hưởng tới cảm xúc và cũng như là những cái sinh hoạt hằng ngày của bạn cụ thể như thế nào hông? Ngoài cái việc nỗi buồn nè, nhưng mà bạn có cảm thấy là cuộc sống của bạn, công việc của bạn nó cũng bị ảnh hưởng hông bạn ơi?
Ờ, để mà, gọi là, ảnh hưởng đến hằng hớt thì mình cũng thấy nó cũng không có đúng lắm. Nói chung là thì mình thấy là, kiểu, ừ, lúc đấy thì mình cảm thấy buồn, cảm thấy rất là chán thì, kiểu, mình vẫn quay lại những cái, gọi là, nếp sống sinh hoạt các thứ công việc bình thường của mình thôi. Nhưng mà nói thật với bạn á là những cái lúc mà mình làm như thế ấy, kiểu như lúc, kiểu, mình vẫn đang buồn mà, xong rồi cái sự buồn ấy cứ, kiểu, nó kéo dài ra á, và nhiều lúc là mình cảm thấy là mình làm việc xong mình cũng không có tục tập trung lắm. Nhiều lúc là mình cũng hay nghĩ về cái bạn đấy là, kiểu, ờ, sao bây giờ mà, kiểu, nó có người yêu xong nó nó bỏ bạn như thế. Xong rồi mình cũng nhiều lúc nghĩ thế, xong nó cũng hơi mất tập trung các thứ, nó gọi là ảnh hưởng quá là lớn thì mình nghĩ là cũng không đâu. Nhưng mà, ừ, mình cũng cảm thấy là mình cũng không có hoàn toàn, kiểu, toàn tâm tầm ý vào những cái việc khác của mình được á.
Ừm, mình hiểu nha. Ừm, ừm. À, mình hiểu bạn nè, vậy hổng biết nha bạn đã từng nói chuyện với người bạn thân của bạn về những cái cảm xúc này chưa? Hoặc là bạn chia sẻ những cái mong đợi của bạn về cái mối quan hệ bạn bè của hai bạn chưa?
Ờ, nói chung là mình thấy thì cái này nó cũng khá là nhạy cảm á, tại vì mình cũng hiểu cho mối quan hệ của họ thôi. Thế là nhiều lúc á, kiểu, các bạn ấy cứ, gọi là, hủy hẹn với mình như thế, thì nhiều lúc mình cũng, kiểu, nhắn mà kiểu "Ôi trời ơi! Sao cả tuần có mỗi 1 lần mà cũng không gặp được nhau à?" Thì bạn ấy cũng chỉ, kiểu, ừ, ừ các thứ cho qua thôi. Đó, thì nói chung là mình cũng chỉ, gọi là, kiểu, nhắn tin, kiểu, hơi giận hờn, hơi giận dỗi một tí như thế, chứ mình cũng không có muốn, gọi là, nói thẳng ra là, kiểu, "Sao bây giờ mày có người yêu mà mày mày bỏ bạn như thế à?" Thì tại mình cảm giác là nói như thế thì nó cũng hơi thô lỗ và nó cũng không có đúng lắm á. Nên là mình cũng chưa biết phải nói sao cho, gọi là, nó đúng với bạn mình luôn ấy.
Ừm, ừm. Ừm, ừm, mình hiểu nè, thật ra thì cái điều này nha, tất cả mọi người trong cái trường hợp của bạn cũng sẽ trải qua những cái tâm lý giống bạn thôi đó. Và có thể nha, trước đây thì bạn là người ưu tiên nè và cũng như là cái người duy nhất được lựa chọn cùng với lại cái người bạn thân đó trong mọi hoạt động, đúng hông? Nhưng mà có thể là bây giờ cái vị trí đó nó đã bị thay thế rồi nè, thì rất là dễ hiểu khi mà dẫn đến cái cảm giác là bạn cảm thấy bị bỏ rơi nè, và cũng như là bị tổn thương đó nha. Cho nên á, thay vì là chờ đợi người bạn thân của bạn rảnh rỗi nè, rồi cũng như là thất vọng về khi mà họ không có hẹn với bạn đó, thì bạn cũng có thể là chủ động hẹn gặp trước và cũng như là xác định cái lịch trình cụ thể nè. Ví dụ như là bạn bảo là "À, tối thứ Bảy tuần sau tụi mình cùng nhau đi xem phim nha?" Đó, thì cái việc này nè, nó vẫn giúp bạn đảm bảo, vẫn là một cái phần trong cái lịch trình của người bạn thân của bạn nè, và cũng như là có được cái sự sắp xếp chủ động đó. Thì hổng biết là cái lần cuối á bạn chủ động rủ bạn đó đi cà phê hoặc đi xem phim là lúc nào vậy bạn?
À, mình tính ra là chắc cũng phải, gọi là, 1-2 tuần trước đấy rồi á. Nói chung là, gọi là, đợt này thì mình cũng hơi giận dỗi một tí, thế nên là mình cũng không có rủ bạn ấy thường xuyên các thứ như thế nữa. Và lúc mà, kiểu, mình cũng muốn là, kiểu, bạn ấy cũng chủ động rủ mình đi ấy, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải là cái người chủ động á. Thế nên là mình thấy là cũng khá là lâu lâu rồi mà, gọi là, bọn mình mới đi chơi với nhau á.
Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi đó, bạn ơi. Và có thể nha, bạn cũng sẽ chọn một cái thời điểm thích hợp nè, và cũng như có một cái cuộc trao đổi chân thành với người bạn đó, nhưng mà không phải cái kiểu mà bục tội nha. Có nghĩa là bạn sẽ cho họ thấy là, à, bạn có những cảm xúc như thế này, khi mà bạn cảm thấy là những cái hành động của bạn đã ảnh hưởng tới lại cái cảm xúc của bạn và cũng như là bạn chia sẻ thêm những cái mong muốn của bạn để cho cái mối quan hệ của hai bạn nè vẫn tốt như ngày trước đó. Ví dụ nha, bạn có thể nói là, à, bạn cảm thấy hơi buồn khi mà không được nói chuyện thường xuyên với lại người bạn đó nè và bạn cũng hiểu là người bạn đó đang rất là hạnh phúc trong cái mối quan hệ với người bạn trai. Nhưng mà nha, bạn vẫn mong muốn là bạn cùng với người đó là có thể là dành 15 phút mỗi ngày để gọi điện chẳng hạn, hoặc là cuối tuần có một buổi để đi cà phê chẳng hạn. Đó. Thì cái việc giải tỏa những cái mong muốn nè, và cũng như cái cảm xúc này nè, giúp cho cả hai là được hiểu nhau hơn đó bạn. Thì hổng biết là bạn thấy cái phương pháp này nè, nó có phù hợp với lại cái mối quan hệ của hai bạn hiện tại hông?
À, mình thấy cũng rất là hợp lý á nha. Nói chung là tại vì bọn mình cũng chơi với nhau 10 năm rồi mà, nhưng mà đúng như bạn nói á, là mình cũng cần có một cuộc buổi trò chuyện các thứ với nhau, nó rất là chia sẻ thẳng thắn, kiểu, không có, gọi là, đổ lỗi hay trách móc gì đâu. Đó, nói chung là tại vì cái mối quan hệ bạn bè mà, nói chung là không thể nào là lúc nào cũng xa cách nhau như thế. Thì đúng như bạn nói á, kiểu, một tuần, gọi là, dành ra cho nhau 10-15 phút, hay là đi một cái buổi hẹn cà phê á, nó cũng rất là, kiểu, ổn rồi á. Nhưng mà mình nghĩ á chắc là cũng phải trao đổi, hẹn bạn ấy một buổi nào đấy nói chuyện do ra lẽ thôi. Nhưng mà bạn ơi, mình cũng hơi sợ một chút á, mình rất là sợ ấy, nếu như mà, kiểu, ừ, nếu mà theo một hướng tốt đẹp đi, nếu mà mình nói chuyện với bạn ấy như thế thì bạn ấy lại, kiểu, ô kê, mối quan hệ của bọn mình nó lại tốt lại, nhưng mà nhỡ trong cái trường hợp á, mà bạn ấy lại, kiểu, phản ứng không có tốt về cái vấn đề này thì sao hả bạn?
Ừm, ờm. Mình hiểu những cái lo lắng của bạn nè. Thật ra nha, cái việc mà thay đổi cái sự ưu tiên dành cho bạn chuyển sang cái người bạn trai hiện tại của bạn đó đó, thì đây là cái giai đoạn của những cái mối quan hệ lãng mạn nè bạn. Và cái người bạn thân của bạn nè, đang trải qua cái sự bùng nổ về hormone nè, và cũng như cái sự mới lạ khiến cho người yêu của bạn đó trở thành cái sự chung ưu tiên trong tất cả mọi hoạt động đó nha, và cũng như sẽ làm giảm đáng kể cái thời gian dành cho bạn bè nè. Thì cái điều có thể làm ở đây á là bạn sẽ là chấp nhận rằng đây là một cái giai đoạn tự nhiên của bất kỳ một cái mối quan hệ mới nào đó bạn. Và thay vì bạn mong đợi là cái tần suất giao tiếp như trước nè, thì bạn cũng có thể đặt cái mục tiêu xuống thấp hơn, có nghĩa là chỉ là duy trì cái sự kết nối ở mức tối thiểu thôi, và cũng như là đồng thời tôn trọng cái không gian riêng của họ đó bạn. Và những cái thời gian khác nha, bạn cũng có thể là tầu tư cho những cái mối quan hệ mới nè, hoặc là bạn cũng sẽ tập trung nhiều hơn với những hoạt động dành cho chính bản thân của bạn đó bạn. Thì hổng biết là lần cuối cùng nha, bạn cảm thấy là bạn đang rất là tận hưởng một cái hoạt động dành cho bản thân của bạn là khi nào?
Ờ, ôi! Tự dưng bạn nói thế á mình cũng phải xem lại bản thân mình thôi chứ mình thấy là cũng lâu lắm rồi á, hầu như là mình cũng rất là ít khi tự dành thời gian ra cho bản thân mình á, lúc nào là mình cũng muốn đi là, kiểu, hội họp các thứ vui chơi với bạn bè thôi, chứ mình cũng hiếm khi nào mà, gọi là, dành ra cái những cái thời gian một mình và để chỉ ở với bản thân mình thôi ấy.
Ừm. Ừm, ừm, cho nên á nha, những cái việc mà bạn có những cái thời gian nè và cũng như năng lượng củng cố những cái mối quan hệ khác nè, hoặc là dành cho bản thân của bạn đó. Thì cái việc này nó cũng sẽ giúp lấp đầy những cái khoảng trống cảm xúc nè, và cũng như là giảm cái áp lực lên cái người bạn thân này nè, giúp bạn ít bị tổn hương hơn đó ha bạn nha. Và mình tin là bạn đang làm rất là tốt rồi và bạn hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa đó bạn ơi.
Ờ, ôi! Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Nói chung á, với cái vấn đề này của mình thì nó cũng làm cho mình đau đầu một khoảng thời gian khá là dài rồi. Nhưng mà sau hôm nay, kiểu, nói chuyện với bạn xong, mình cũng cảm thấy rất là nhẹ lòng đi phần nào đó. Mình cũng, kiểu, hiểu là, ừ, thôi bây giờ những cái mối quan hệ á chơi với nhau 10 năm thì, kiểu, bạn bè các thứ còn vui đùa với nhau, nhưng mà, ờ, đấy, mỗi người cũng phải có một cái ưu tiên khác nhau thôi. Bây giờ bạn bè mình thì cũng có người yêu, thì bây giờ là chắc cũng muốn, gọi là, về sau cũng nghĩ đến chuyện, gọi là, lập gia đình các thứ, thì chắc là mình cũng phải dần dần gọi là làm quen đến điều đấy. Nhưng mà một phần nào đó á thì cũng vẫn là nên, gọi là, trò chuyện các thứ với bạn để, gọi là, trao đổi với nhau cho nó rõ ràng hơn nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên vô cùng hữu ích này nha. Mình sẽ cố gắng thử nha.
Ừm. Ừm. Ừm, ừ. Ừm, mình rất vui khi được chia sẻ với bạn nè.